أنا في مشكلة كده بتقابلني، فكرة إن أنا مش حاطة روتين معين بجد مخليني ملخبطة جدًا، ومشتتة جدًا كمان، وبجد الموضوع ده موترني اوي، ومخليني مش عارفة كده أضّبط الدنيا، ومحتاجة بقى يعني حل للمشكلة دي، تقول لي شوية نصايح كده أحلها إزاي.
تمام. إمم. طبعًا يعني أنا فاهم إن المشكلة دي طبعًا ممكن توتّرِك، وممكن ت يعني تخلّي أي مخططات أنتِ عاملاها في يومِك كلها تبوظ، فأنا أنا فاهم ده، وحاسس بمشاعرِك، وحاسس بالموقف اللي أنتِ فيه. بس قولي لي الأول يعني إيه نوع الأنشطة اللي أنتِ بت يعني بتخططي لها في يومِك؟
آه بُص هاقول لك، أنا بصراحة المفروض يعني إن أنا آآ باشتغل من البيت، وبيبقى عندي مسؤوليات البيت بقى، اللي هي ما ال مثلًا الطبيخ، الأكل، لو عندي مثلًا حاجات تانية في البيت، ممكن أنَضف، ممكن أروّق، الكلام ده كله، الغسيل طبعًا، كل بقى المهام بتاعة البيت بجد كلها، وغير بقى إن أنا الشغل، وغير إن أنا عندي بنت باخد بالي برضه منها، آآ، متطلباتها، وباقعد شوية أذاكر معاها، باقعد شوية مثلًا quality time بقى إن أنا ألعب معاها، ألوّن معاها، الحاجات دي. فبصراحة الوضع كله متأزم كده، إن أنا ساعات باصحى من النوم، أنا مش بابقى عارفة أبدأ منين، فاهم؟ يعني فكرة إن أنا أبدأ أصلًا بتلخبطني، اللي هو طب أعمل إيه، والّا أبدأ من أنهي اتجاه أصلًا، عشان أحاول ألِم الدنيا يعني.
امم. تمام. امم. امم. أنا فاهمِك طبعًا، يعني الموضوع طبعًا بيلخبط الواحد أوي، بس أنتِ يعني بتحسّي بأولويّات تجاه إيه بالضبط، يعني لو أنتِ هت هتحُطّي أولويّات ليومِك، آآ، هتبدئي بإيه بالضبط؟
إمم. بُصّ بصراحة، أنا دايمًا باحس إن مسؤوليتي تجاه بنتي هي أول حاجة فعلًا باحُطّها يعني في الاعتبار، لإن طبعًا ده بتبقى متطلّبات معيّنة لازم اعملها لها، يعني لازم تفطَر لو هي قاعدة النهاردة مثلًا أجازة أو لو هتنزِل حتى الحضانة بابقى أول حاجة باعملها في يومي هي، فهي فعلًا الأولويّة خالص، لإن يعني لو نازلة باقوم البِّسها، باحضر لها بقى الlunch box باسرَّح لها، الكلام ده كلّه، فباحس إن أولويّة بنتي فعلًا هي سابقة كلّ حاجة والحاجة دي الوحيدة اللي ممكن تكون مترتّبة شوية إن أنا أول ما باصحى ب بافكر أنا هاعمل إيه معاها هي يعني، أول حاجة هي بتيجي في بالي فعلًا، فيا إما مثلًا باقوم قبل أي حاجة اقعّدها مثلًا، آآ وافطّرها والكلام ده كلّه، يا إما مثلًا أجهّزها للنزول فتنزل، فهي فعلًا أكتر حاجة بابدأ بيها يومي أو أول حاجة فعلًا في اليوم يعني.
إمم. تمام. طيّب، و تفتكري يعني إيه الأدوات اللي أنتِ طبعًا بتستخدميها عشان يعني تحافظي شوية على ال على ال على ال التخطيط بتاعِك؟ يعني مثلًا أنتِ بتقولي إنه يومِك متلغبط ما بين إنِك بت ب بت اسمه إيه ده؟ بتدّي أولوياتِك لأولًا لبنتِك، ودي حاجة جميلة جدًا، ويعني يعني ده بيدّي انطباع إنِك أُم مسؤولة جدًا وحاسة ب بشعور كبير أوي بالمسؤولية تجاه بنتِك. وبعد كده أنتِ بتعملي أنشطة كتير أوي، زي إنك بتشتغلي، وبعد كده بت بتروّقي البيت، فيعني هل مثلًا الشغل البيت في المرتبة التانية، والّا الشغل نفسه بتاعِك بقى في المرتبة التانية؟
لأ، هاقول لَك، بُص بصراحة يعني أنا بعد بقى ما بنتي بتنزل، أنا باقعد وقت معين كده، مثلًا من الساعة مثلًا 09:00 ل15:00 مثلًا والّا حاجة، بابقى شغّالة. بس بقى المشكلة اللي بتواجهني إن أنا وأنا باشتغل، عارف بقى التشتيت بقى بيبدأ من هنا، اللي هو <tsk> طَب أنا قاعدة باشتغل، ما أقوم أطبّق شوية غسيل، طَب هاخد مثلًا break شوية، وما أعرفش هاعمل إيه، فاهم؟ الموضوع بقى من هنا يعني، بييجي من هنا. اللي هو لأ، أنا مش مش عارفة أمسك الموضوع كده، أضبطه، أو أقول لأ خلاص، أنا هافصِل خالص عن البيت وهاقعد أشتغل. لأ، ما مش ضابط خالص يعني. فبقى هي الفكرة بتيجي من هنا، إن أنا دايمًا بابقى مُشتتّة، وعايزة أقول لَك برضه إن أنا لو دخلت مثلًا عملت حاجة في البيت، بقى برضه دم دماغي مع الشغل. اللي هو طَب إيه ده؟ ده أنا المفروض أدخُل أشتغل، ده المفروض أعمل كذا، طَب المفروض أنجز <tsk> فباحس إن أنا لأ، كل حاجة متلغبطة كده مع بعضها.
إمم. إمم. إمم. إمم. آه. يعني أنتِ بتحسّي ب بتشتيت آآ تجاه ال ال الشغل ولما بتشتغلي بتحسّي إنِك مُشتّتة تجاه ال آآ، شغل البيت. طيب يعني يعني إيه أنهو أكتر بيأثّر على التاني، شغل البيت والّا الشغل بتاعِك؟
بالضبط. امم. بُصّ، خلّيني أقول لك بصراحة إن في الأغلب، في الأغلب الشغل هو اللي بيأثّر على شُغل البيت لأن دايمًا باحس اللي هو إيه، لو ما عملتش شُغل البيت عادي، اللي هو تمام يعني، هتعدّي ممكن مثلًا أطلُب أكْل من برّه، ممكن آآ اكربج نفسي كده ب بالليل قبل ما أنام، أقوم ألِمّ أي حاجة في البيت، الكلام ده كلّه، لكن شغلي بقى لأ صعب إن أنا إن أنا مثلًا أكروِته أو إن أنا أعمله بسرعة أو إن أنا أعمله بدون تركيز كمان، دي بتبقى حاجة صعبة شوية بصراحة، فالصراحة ساعات باحس فعلًا إن أنا باجي على البيت أكتر ما باجي على الشغل، بكتير كمان.
تمام. امم. طبعًا يعني أنا حاسس بيكِ وفاهم وحاسس بالمشاعر اللي أنتِ حاسّاها، يمكن هي مشاعر مش سهلة، يعني الموضوع طبعًا يبان إن هو سهل بس للأسف هو مش سهل خالص وفكرة إنِك بتكوني مُشتتَّة يعني دي فكرة يعني مش سهلة وبتخلّيكِ دايمًا حاسة بتأنيب ضمير وضغط وده أنا حاسس بيه وحاسس بف بيه في نبرة صوتِك نفسها. فيعني أنا ه يعني باقول لِك يعني ما تقلقيش إن الموضوع ده سهل بإذن الله، هو بس إيه، محتاج شوية تبسيط و وتخطيط يعني. طيب، أنتِ ما فكّرتيش مثلًا إنك تخلّي الشغل بتاعِك كام ساعة وتكُوني مركّزة فيهم تمامًا، بحيث إن هو لما تخلّصي الكام ساعة دول، آآ، بقى تشوفي شغل البيت براحتِك، بحيث إنه ما تخلّيش وقت شُغل البيت ييجي على وقت الشغل أو وقت الشغل ييجي على شغل البيت، خصوصًا يعني إن أنا لاحظت إن دي المشكلة الكبيرة يعني.
بالضبط. امم. بص ه إمم، عندك حق فعلًا. بُص، هو أنا بصراحة يعني مش إن أنا جرّبت أو لأ، بس عارف أنا دايمًا أصلًا كنت ج باجرّب كده اللي هو مثلًا إيه، أقول لأ خلاص أنا هاشتغل من الوقت كذا للوقت كذا، بس بالاقي دايمًا نفسي إن أنا لأ م لمّا بادخل أركِّز في حاجة بط يعني فخلاص بابقي عايزة أنجِز بقي اللي هو طَب خلاص أنا دلوقتي قاعدة شغّالة فخلاص هانجِز بقي بسرعة وأشتغل مثلًا حبّة وبعد كده لأ أقوم بعد كده أقعد، <tsk> فباحِس إن أنا لأ باهدَّر وقت بقي في النُص، يعني ده مخلّيني مش عارفة أضبُط الموضوع أوي أو أنا مش صراحة مش عارفة الطريقة اللي تخلّيني أضبُط بيها الموضوع. يعني أنا ساعات باحِس إن أنا فعلًا في ط ممكن تكون في طريقة تخلّيني أضبّط الموضوع أو إن أنا أبقي ماشية على روتين كده معيّن بطريقة معيّنة، بس مش عارفة هتضبُط إزاي بحيث إن أنا برضه أبقي بانجِز في الحاجتين مع بعض فاهم قصدي؟
إمم. إمم. بُصّي، هو أنتِ ممكن تجرّبي إنِّك مثلًا تصحي من النوم تاخدي بالِك من بنتِك تفطّريها وتلبّسيها ولو هي هتنزل تسيبيها تنزل، وبعد كده تبدئي مثلًا تشتغلي ساعة شُغل البيت ساعة واحدة، يعني ساعة واحدة مش كتير وبعد كده ممكن تجرّبي بقي إنِّك تشتغلي مثلًا 3 ساعات تمام، ولو في شُغل البيت بعد ال3 ساعات دول تمام، تخلّصيه في ساعة وبعد كده ترجعي تشتغلي ساعتين أو 3 ساعات تانيين بحيث إنِّك تدِّي وقت مش كبير أوي لشُغل ال الشُغل بتاعِك نَفسه وتاخدي break ما بين ال الوقت ده اللي هم 3 ساعات وبعد كده ترجعي تاني لشُغلِك 3 ساعات تانيين، فهتلاقي إنِّك مش محتاجة إنِّك تتشتِّتي لإن already أنتِ عملتِ شُغل هنا ومُلتزمة باللي أنتِ بتعمليه هنا، فالتبسيط للوقت ده يعني هيفرق معاكِ، وهيحسّسِك بإنّه آآ الوقت بقي يعني مش بيحسّسِك بأي تشتيت أو ضغط معيّن.
إمم. إمم. أيوه. إمم، أيوه فاهماك. بس عارف هي برضه الفكرة هو ممكن يكون فعلًا الفكرة دي كويسة جدًا، وفكرة إن أنا فعلًا أشتغل حبّة مثلًا أو أحدِّد وقت أو كده وأقوم تاني مثلًا بعدها أعمل شُغل البيت أو وارجع تاني وكده، ده أنا حاسّة إن هو هيبقي كويس فعلًا في الأيام العاديّة. بس أنا بصراحة في أوقات كده أنا بابقي مضغوطة جدًا، جدًا في الشُغل بجد وبابقي حاسّة إن أنا باجري حوالين نفسي. عارف بقي اللي هو إيه، أنا مش مِلاحقة أو إن أنا أقول لأ خلاص بقي مش لازم خالص النهارده البيت أو لأ خلاص الكلام ده كُلّه مش لازم هاركِّز بس في الشُغل أو هانجِز بس الشُغل، بس بقي بادخل في حالة كده من جَلْد الذات والذنب بقي اللي أنا خلاص بقي أنا سايبة البيت ورايا مثلًا أو سايبة بقي الدنيا كُلّها تض تضرب تقلب كده زي ما بيقولوا، فباحِس وقتها اللي هو طَب ما إيه الحَل، ما أنا هامسك إزاي الاتنين مع بعض، أو لمّا أتضّغط في الشُغل هاعمل إيه ما هو لازم حاجة فعلًا تيجي على حاجة. فمش عارفة إزاي برضه أتعامل مع فكرة الجَلْد الذات والذنب بتاع الموضوع ده؟
إمم. تمام. إمم. إمم. إمم. إمم. هو أنتِ طبعًا يعني فكرة إنِّك تأنِّبي نفسِك وتحسّي بتأنيب ضمير تجاه إنه إنِّك قصّرتِ مثلًا في شُغل البيت أو كده، يعني دي حاجة تبيّن شعورِك بالمسؤولية دي حاجة تخلّيكِ يعني مُلتزمة أكتر ويعني ده دي فكرة جميلة جدًا، يعني د يعني ده باين عليكِ إنِّك إنسانة مُلتزمة وبد يعني لمّا بتعملي حاجة بتركِّزي عليها و ومش بتسيبي أي حاجة تشتِّتِك، أنتِ بس محتاجة إنِّك يعني تديري شوية وقت، تدّي شوية وقت للشُغل بتاعِك بحيث إن هو ما ي ما يتأثّرش بشُغل البيت اللي هو زي ما قُلت لِك 3 ساعات في اليوم، 3 ساعات في اليوم كفاية جدًا. آآ بعد كده ساعة في اليوم شُغل البيت يعني تف مش هياخُد وقت طويل أوي إنِّك تشتغلي فيه ساعة. فساعة هنا و3 ساعات هناك وبعد كده 3 ساعات تانيين والفكرة نفسها لمّا تتحوِّل لروتين وأنتِ تبقي متعوِّدَة على الروتين ده، ده هيفرق معاكِ جدًا، يعني ده هيحَوّل ال ال القواعد اللي أنتِ ماشية بيها في يومِك آآ هتحسّي باستقرار أكتر. أنتِ ممكن تكوني محتاجة إنِّك تحسّي باستقرار في يومِك أكتر، ده هيقلِّل شعور المُشتّتات نفسها، تمام؟ لو عشان نقلِّل شعور المُشتّتات ده، أنتِ محتاجة ت يعني برضه تستخدمي آآ حاجات تذكيريّة تفكّرِك بالمواعيد بتاعة الشُغل أو يعني ممكن تعملي جدول على ال على الموبايل بتاعِك ت تكتبي فيه ال ال الدقايق والساعات اللي المفروض هتشتغليها والدقايق والساعات اللي المفروض هتشتغليها ومع كل وقت يبقى ليه منبه معيّن، يعني دي ممكن تساعدِك أكتر إنِّك تحافظي على التوازن نفسه بتاع يومِك.
امم. إمم. أيوه. صح. إمم. إمم، إمم. آه. إمم. أيوه فاهمة قصدك. بصراحة موضوع إن أنا أخلّي حاجة تفكّرني، ده فعلًا اللي كنت محتاجاه، لإن أنا ساعات باسرَح كده في وِسط الحاجة اللي أنا باعملها باحِس إن أنا أب أب آه مُشتّتة بس في نفس الوقت م بابقى سرحانة في الحاجة وبابقى عايزة أنجزها، فخلاص باقعد أأجِّل، أأجِّل، أأجِّل. فموضوع فعلًا إن أنا أضبُط منبه أو حاجة تخلّيني أركِّز إن أنا المفروض دلوقتي مثلًا أقفل الشُغل وأقوم شوية وبعد كده أبقى أرجع تاني، أعتقد ده فعلًا أكتر حاجة أنا محتاجاها وفعلًا محتاجة إن أنا أبقى يعني مَرِنة شوية و وأقول عادي إن حتّى لو الوضع مثلًا اتأزِّم أو حاجة مش لازم إن أنا أمَشِّي كل حاجة فعلًا يعني بالضبط أو كده عادي إن أنا آجي على ده شوية أو آجي على ده شوية المهم إن أنا فعلًا أخلَق روتين مناسب يناسب كل يعني يوم وبحيث إن أنا أنجِز أكتر حاجات فعلًا. الصراحة أنت ساعدتني كتير جدًا وادّيتني أفكار كتير إن شاء الله هاعمل منها. شكرًا جدًا، جدًا ليك.
إمم. إمم. إمم. فعلًا. شكرًا ليكِ طبعًا أنا موجود هنا في أي وقت و وحابِب أساعدِك دايمًا في أي وقت.